Oke, aduh yang paling aku suka ya, suka lagi nih semuanya. <chuckles> Tapi yang ini sih, momen-momen makan dan berkumpul sama keluarga di satu meja itu sih, yang bener-bener semuanya ngumpul, makan bareng, ngobrol, itu tuh yang berasa intimate banget dan jarang ya maksudnya untuk momen seperti itu, karna kadang kan biar pun semuanya ngumpul di rumah gitu ya, lagi ada kesempatan ngumpul di rumah, tapi kan, eee, kadang juga tetap dengan ini ya kesibukannya masing-masing ya, ya mungkin ada yang lagi main sama anak, yang satu lagi, eee, nonton bola gitu kan ya, fokus, yang satu lagi apa, eee, sibuk sama grup WA-nya, gitu-gitu loh. Jadi, pek kayak dengan makan bareng inilah nih di meja makan bareng-bareng yang bener-bener kita nyatu semuanya dan benar-benar ngobrol satu sama lain gitu fokusnya.
<chuckles> Pastilah ya, gitu. Iya iya, sih. Bener lagi. Iya. Oke, paham. Iya sih, Kak, ya. Jadi kayak ya mungkin tadi itu ya karena udah, eee, apa ya, jarang banget kumpul, jadi semua momen tuh kerasa ada apa ya, ada berkesannya masing-masing gitu, baik misalnya, eee, tadi momen ngobrolnya, momen sekedar makannya aja. Ma cuma makan gitu kan, tapi itu adalah ada nilai tersendiri gitu mungkin di dalamnya ya, Kak. <chuckles> Nah, Kak, kalau keluarga Kakak nih tapi pernah gak untuk kumpul gitu, eee, selain makan, eee, misalnya kayak, "Ya udah yuk sesekali," mungkin tetep makan bareng gitu ya agendanya, tapi, "Ayo sesekali makanya di luar nih, jadi biar ada nuansa ke luar." Nah, gitu ada gak tuh, Kak, kayak gitu?
Mmm. Betul. Heeh. Betul. Betul banget. Mhm. Iya. Mhm. Oh, ada banget ada banget. Itu juga sering kita lakuin kok. Sama, jadi misalkan, eee, itu di hari apa, misalkan pada baru ngumpulnya kan hari Jumat atau Sabtu nih makan bareng di rumahnya. Biasanya itu misalkan itu siangnya, berarti malemnya kita ke luar atau besokannya kita ke luar gitu. Makan di luar kayak, ke mall kek, nonton bareng atau bahkan karaokean gitu, pokoknya cari suasana baru aja, jalan ke luar sekeluarga.
Wah, itu biasanya kapan tuh? Oke. Ya. Oke deh.

Oke sebetulnya, eee, kalau momen berkesannya sih pasti akan selalu ada ya gitu. Karena kan, eee, ya biarpun rutin <chuckles> biarpun rutin, tapi, eee, hitungannya udah lumayan jarang ya gitu untuk kita kumpul-kumpul, eee, full team seperti itu gitu. Kalau mulai dari lucunya tuh biasanya itu dari keisengan papa aku atau, eee, kakeknya para ponakan aku ini nih, kakeknya para cucu-cucu ini nih. Biasanya tuh betul! Iseng. Emang emang iseng aja sih dia ke anak kecil gitu. Jadi kadang suka suka, eee, rebutan lauklah pada saat ponakan aku mau ngambil, sengaja diambil lagi sama kakek aku gitu kan. Dia bikin kesel. Atau nggak kadang suka bilang, “Udah udah udah cukup, udah banyak, kamu udah gendut, yang lain belum kebagian,” gitu kan. Body shaming, jahat. <laughs> Iya gitu, tapi sebetulnya ngisengin doang entar kalau udah ngambek baru dikasih, kayak gitu-gitu tuh. Itu kan jarang ya sebetulnya becanda-becanda gitu. Terus heeh. Terus kalau momen momen-momen ini sih lebih ke momen-momen kedekatan, eee, aku dan, eee, apa ya, eee, kakak-kakak aku yang lain kan udah jarang ngumpul ya. Terus kayak lebih update kehidupan masing-masing, baik itu kerjaan, baik itu pribadi ranahnya. Jadi benar-benar berasa lebih deket aja sih, karena ya udah jarang ngumpul makan semeja bareng semua keluarga gitu. Jadi menjadi momen yang erat banget aja sih pada saat lagi ngobrol.
Iya sih. <chuckles> <chuckles> Gimana tuh Kak, emang iseng gitu ya? <chuckles> Mmm <laughs> Ya ampun. <chuckles> Lucu banget. Mmm. <chuckles> Nah, untuk bercandaan, heeh. Terus apa tuh? Iya, oke. Oh, oke. Ya sih ya, Kak, karena jarang banget. Terus mungkin dalam waktu 1 sampai 2 bulan banyak hal terjadi gitu kali ya yang bisa diceritain. Jadi tuh kayak ya udah bener-bener momen, apa ya, ya momen berkumpul yang memang, eee, waktu untuk keluarga gitu. Quality time ya untuk keluarga. Oke, nah, eee, ketika Kakak jauh dari keluarga nih ya, mmm, it
Betul, betul. Ah hah. Betul. Mhm.
Maksudnya kan tadi ya, kayak ini kan acaranya cukup rutin gitu ya, 1 sampai 2 bulan sekali. Nah ketika jauh dari keluarga ada enggak, Kak, rasa pengen, “Aduh pengen buru-buru, ayo dong cepet kumpul lagi, makan bareng lagi,” gitu? Ada enggak rasa kayak gitu? Dan itu biasanya, eee, terdorong karena atas apa? Mungkin bisa jadi kayak, misalnya ya, eee, atas rat eee, rasa Kakak stres kerjaan atau apa. Nah gitu, ada nggak pernah momen-momen kayak gitu tuh?
Ah. Mhm.